Yani, aslında duygudan duyguya geçiş oldu. Ş şöyle diyeyim: Çünkü, hani, ilk defa, ııı, hani yaşadığım ülkenin yani Avrupa kıtasının, eee, uzağındaki bir ülkeye, yani Asya'ya gitmiştim. 1'incisi zaten onun bir duygusu var, hani, farklı bir yer, farklı yaşamlar, o, eee, bir şaşkınlık duygusu vardı. E, tabii bunun üstüne bir de biraz korku eklendi. İşte, pandemi süreci, ne yapacağımızı bilmemezlik. E, bunun üstüne bir de mahsur kalma duygusu ve sonu yok. Hani, bilmiyorsun ne zaman döneceğini. Artık hatta şey bile başlamıştım, böyle, "Acaba ben burada bir iş falan mı bulsam, çalışsam mı bir şekilde? Hani ot ha, otelde kalmasam, işte, bir ev mi kiralasam acaba? Daha hesaplı olacak." falan. Hani, bir sürü duygu yaşadım açıkçası he ve hepsini de yoğun yaşadım gerçekten, eee, ama, eee, sonlara doğru, eee, artık rahatlama bir duygusu yaşadım. Çünkü, eee, döneceğimiz gün biraz belli olmuştu. Artık alışmıştık bölgeye. Eee, daha çok böyle, eee, eğlenmeye baktım artık, böyle, çok bir mutluluk, ııı, hormonu salgılanmaya başlamıştı. Hani, mutlu hislerimle devam ettim son 10 gün, 15 gün. Öyle diyeyim yani. Hı hı.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. <tsk> Evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Evet, hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. A! Çok ilginç duygu, ııı, şey, değişimleri olmuş bol bol e Evet, gerçekten korku tabii bir yandan da geride bıraktıklarınız var sanırım, değil mi? Eee, hani, eee, neler oluyor. Eee, peki eee, yaşadığınız, ııı bu da son sorum olsun, ııı, fa ımm, yaşadığınız ülkeye, eee, geri döndüğünüzde, eee, tabii ki anladığım kadarıyla, ııı, bıraktığınız bir ülkeyi bulamadınız, değil mi? Ya da neler hissettiniz, neler oldu?
Evet. Duy duygu seli yaşadım gerçekten. <chuckles> Evet. Tabii, tabii, kesinlikle. Hı hı. Evet, evet. Şimdi indik zaten her yer kapalı ilk defa o ka yani, Japonya o kadar kapanmamıştı eee, bölgesel olarak ama yaşadığımız ülke her yer kapalı. Eee, bir şok olduk, havaalanından zaten bir indik; kimse yok havaalanında. Sadece bizim için özel, eee, se ge getirilen uçak indi havaalanına. Onun dışında hiçbir şey yok. Eee, evimize gitmemiz zaman aldı. Uber ya da taksiler çalışmıyor. Eee, gerçekten bir şok oldum. Eee, marketler ertesi gün kapalı. Zaten 14 gün zorunlu karantinaya da girdik. 14 gün boyunca bir ev hapsi yaşadık. Eee, gerçekten zor bir süreçti. Eee, hani ilk sordun ya: Eee, "Uçağa binmek istemez miydin?" acaba dönsek diye. Bu süreçleri yaşamamak için belki binmeyebilirdim. Eee, çünkü, eee, döndüğümüzde gerçekten, eee, 1 ay gibi bir sürede zorlu günler yaşadık ev hapsi yüzünden. Eee Hı hı. Evet.
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Hımm. Ev hapsi yüzünden anladım. Tabii, bir de, hani, tatilin bitişi var, değil mi? <chuckles> He he, gidişinin, her gidişin bir geri dönüşü var. <chuckles> Eee, bu çok gerçekten, eee, ilginç bir, iii, tatil deneyimiydi duyduğum. Eee, çok teşekkür ederim paylaştığın için.
<chuckles> Tabii, <chuckles> gerçeğe dönmüş. <chuckles> Evet, kesinlikle. Hı hı. Evet.